Paling yang berkesan itu yang kuburan-kuburan yang nggak dipinggir jalan, yang ada di atas-atas sana, yang agak-agak masuk agak jalan sedikit ke atas gitu, ke hutan-hutan gitu, kayak gitu. Atau yang agak dibawah-bawah sana, yang cuma tumpuk-tumpukan batu gitu, kesannya gitu. Dan itu kan kadang ka kadang-kadang tuh kita ke sana tuh kayak ada beberapa tumpukan batu dan kayak, aku kan nggak hafal ini yang mana yang harus kita siapa tahu yang lain kan punya yang lain gitu kan, gitu. Itu tapi, eee, anak-anak yang nganterin kita tuh hafal tuh, padahal mereka masih kecil-kecil tuh, mereka tahu, tuh. Jadi, kayak, "Nenek ini yang itu." Gitu. Jadi, mereka nunjuk aja gitu, yang ini, jadi, kayak aku kayak, "Oh, ya udah, ikutin aja lah" Gitu, begitu. Kayak gitu.
Mhm, mmm, mhm. Iya iya. <chuckles> Oh, oke oke oke. Ya, paham. Kebayang, sih. Tapi, apa sih yang menurut kamu yang bikin tradisi ini penting banget buat, eee, kamu jaga? Atau kamu ikuti sampai sekarang?
Eee, satu karena ini merupakan ini ya, apa namanya, memang tradisi di agama juga gitu kan, Kak, jadi kalau di Nasrani tuh kan memang ketika kamu berziarah ke kubur gitu, terus kamu bakar lilin, kamu berdoa, mendoakan, eee, apa namanya, gitu, eee, arwahnya gitu, supaya eee, ya pokoknya doa untuk orang yang meninggal lah, kurang lebih seperti itu. Jadi, me
Eee, sori Bro, emang, eee, Nasrani mengajarkan itu, kah?
Ah, iya. Jadi, ada tuh tanggal khusus bahkan. Jadi, kayak, ada tanggal dalam dalam setahun gitu, kalau di Katolik tuh ada tanggal khusus di mana di situ heeh.
Oh, Katolik? Katolik, ya? bukan Kristen, kan? Katolik, ya? Iya, oh, oke. Ah, ya, oke, Katolik.
Oh, enggak, kan ada Protestan, ada Katolik. Jadi, di Katolik tuh kan ada ada tanggal khusus di mana, eee, kita tuh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, gitu kan, gitu. Nah nah yang kayak-kayak gitu tuh jadi, sebenernya tuh wajar, gitu, itu normal. Cuma memang, eee, ge ak aku emang nggak nyangka aja sebanyak itu gitu, dan maksudnya kalau apa, ibu tuh selalu ngajarin untuk, kalau udah bakar lilin di satu, nggak bisa di yang lain, enggak. Jadi, kamu harus semua. Kalau enggak, enggak usah semua sama sekali, gitu. Jadi, kayak kayak jangan kamu cuma di satu, terus yang lainnya enggak, enggak boleh. Kalau udah di satu, semuanya udah harus dilakuin. Dan nggak mungkin kan kamu pulang, terus kamu nggak bakar lilin? Karena kan ada kuburan yang di samping rumah, di sebelah rumah, kan ada tuh, <chuckles> kan yang di deket-deket situ ada, dan yang deket-deket situ pasti duluan tuh. Mereka pasti kebagian jatuh duluan kan, gitu. Ya, kita ziarah duluan ke situ, bersihin makamnya, kayak gitu-gitu lah. Nah, pasti kita bakar lilin duluan di situ. Nah, kalau udah bakar lilin di situ, nggak mungkin yang di lainnya enggak, gitu. Jadi, itu harus harus dilakuin ke semuanya, gitu. Kayak gitu. Jadi, bener-bener, waktu waktu libur itu, di sana tuh bener-bener kepakai. Jadi, kayak, nggak ada kayak nggak ada waktu senggang, karena oh, iya, karena selain bakar lilin tuh, kayak kita juga harus ngunjungin rumah keluarga, gitu. Dia kayak, kamu kalau pulang libur, kan kamu kan tinggal di lu ka aku kan tinggal di luar nih
Mhm, oke oke. Mhm mhm. Mmm, oke. Mhm mhm, iya iya. Oh, oke.
tinggal di luar eee, di luar, eee, provinsi kan git i di luar apa, di luar kota, gitu. Jadi setiap kali pulang, itu kita tuh harus ngunjungin semua keluarga. Apalagi kan karena keluarga bapak, sama keluarga ibu kan di sana semua tuh iya, jadi kayak, kamu hari ini ke keluarga bapak dulu ti muter-muter. Dan nggak mungkin kay kita nyapa doang, terus nggak ngapa-ngapain gitu, masuk dulu, <laughs> pasti kan mas
Mhm, iya. <chuckles> Besar, ya? Ya ya ya. Tradi tradisi itu ngasih pengaruh apa sih akhirnya ke cara kamu ngelihat hidup atau keluarga?

Eee, lebih ke ini sih apa namanya tuh, hubungan baik tuh nggak bakal hilang kalau tetap kita pelihara atau tetap kita jaga, gitu. Jadi kayak terus kayak rasa hormat terhadap leluhur, rasa apa namanya kita tau silsilah kita dari mana, kita tau asal kita dari mana gitu. Itu rasa-rasa yang enggak bakal hilang gitu, karena kan terkoneksi terus. Setiap kali kita misalnya tuh bakar lilin ke kuburnya si A misalnya, itu biasanya tuh diceritain gitu kan, udah kalau waktu kecil itu kan biasanya diceritain, "ini dulu ommu, dia dulu begini begini begini" gitu. Atau "ini ini ini dulu nenek buyut ini" gitu, "dia dulu yang, gini gini gini. Dia dulu tinggalnya di sini, rumahnya di sini" jadi kayak, eee, nilai-nilai sejarah itu, nilai-nilai, apa namanya tuh, eee, gotong-royong juga, kita kan lumayan banyak juga di sana, saling gotong-royong bantu membantu. Itu tuh, nggak nggak hilang gitu, jadi tetap terpelihara, tetap terjaga, gitu.
Oh, iya menarik banget, mhm mhm. Wow iya iya. Mhm mhm. Oke. Berarti berarti, eee, misalkan sorry ini berarti kamu masih single atau udah berkeluarga Bro?
Aku sekarang udah berkeluarga.
Oh udah berkeluarga, jadi tradisi ini juga akan kamu teruskan ke anak-anak kamu kah?
Eee, iya jadi ketika nanti kita pulang gitu kayak kita pulang liburan gitu. Itu sudah pasti harus dilakuin juga gitu bakar lilin ke semuanya gitu, karena, kayak, eee, nggak mungkin nanti misalnya pulang terus kayak, eee, istri sama anakku nggak ikutan gitu, nggak ikutan ziarah gitu, terus aku doang, itu nggak. Kayak semuanya harus harus ikutan, harus ber ber berbarengan. Jadi kayak aku bilang ke istriku, nanti aja kalo misalnya pulang tunggu, eee, anaknya udah agak gede, gitu. Jadi kayak, diajak jalan, kan jalan kaki tuh nanti nggak ada kendaraan kan. Beberapa, kan beberapa kubur kan dalam hutan tuh iya, nggak ada tuh kenda maksudnya kayak kita bisa nye eee, nyetir motor ke sana, tapi kan kayak berhenti aja dipinggir jalan, dirumah orang nitip dulu motornya
Oh oke. Mhm. Ya ya. oh wow. Bukit-bukit ya? Mhm mhm mhm. Ya, mhm, iya iya kebayang sih. Tapi kamu akan menjelaskan ke anak kamu nggak sej sejak dini gitu makna dari, eee, tradisi ini apa? Tujuannya apa? Kamu akan menjelaskan sejak dini?
terus kayak jalan kaki.